Ja, klar, auf jeden Fall. Da ist immer so dieser Touch mit drinnen, den kann man auch in keinem Restaurant bekommen oder so. Deswegen sagt man ja immer so: „Mamas Essen ist das Beste. Jetzt bin ich ausgezogen, jetzt vermisse ich genau das wieder, och Mensch.“ <chuckles>
Ne, absolut. Ja, ja, voll. Aber es gibt auch noch also, ja, gibt mehrere so Sachen, die die wirklich, äh, spezifisch für Mama sind. Aber eins, das man tatsächlich auch öfters woanders mal sieht, was mich trotz allem an zu Hause erinnert, ist Nudeln mit Tomatensoße. Und das ist einfach ja, und das ist aber einfach nur deswegen, das war jetzt nie mein Lieblingsessen, aber, weil meine Eltern beide berufstätig waren, und, ähm, damals waren wir ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, ähm, wie lange jetzt die Kinder in Deutschland in der Schule sind, so genau. Aber damals, äh, waren wir halt um 13:00 fertig mit Schule, dann sind wir nach Hause gelaufen, mein Bruder und ich damals und waren dann irgendwann weiß ich nicht, 13:15, 13:30 nach Hause. Meine Mama kam ungefähr zur gleichen Zeit von ihrem Job nach Hause und musste dann halt schnell gucken, dass was auf 'n Tisch kommt. Und dann war halt Toma äh, Nudeln und Tomatenso ich möchte meiner Mama nicht Unrecht geben, aber, äh, äh, also, nicht Unrecht tun, ne? Ich will jetzt nicht sagen, das gab es jeden zweiten Tag, das sicherlich nicht, aber es gab es gefühlt sehr oft, ja. <chuckles>
Ja, der Klassiker. Mhm. Und dann halt Ja. Ja, ja, aber das ist halt man muss auch abwägen, das ist ja nicht nur schmeckt ja nicht nur lecker, sondern es ist auch sehr günstig. Also, das kenne ich selber von zu Hause auch so, ähm, dass man das richtig oft macht, weil es auch auch einfach schnell geht, günstig ist, macht alle satt, musst du nicht viel machen. Äh, deswegen, das das ist schon immer ganz cool. Und wie wie isst du dann die Tomaten mit äh, die Nudeln mit Tomatensoße auch immer noch mit mit, ähm, sag mal schnell, wie hieß der Käse noch mal? Parmesan, Parmesan.
Ja. Absolut, ja. Ja. Natürlich am liebsten also, wenn ich jetzt wenn ich jetzt Nudeln und Tomatensoße mache, dann mach ich das natürlich richtig, ne? Dann hole ich nicht irgendwie die Dosentomaten so, äh, oder die oder die Packung mit Tomatensoße, sondern dann hole ich mir die Tomaten vom Markt, dann schneide ich die, dann kommt da schon schön viel Basilikum und was weiß ich, was es eben an Kräutern grad so hat, ähm, kommt dann mit rein und dann natürlich noch 'n guter Käse oben drüber. Und dann ist es für mich auch eher 'n ne, hat es auch irgendwie anderen Nährwert als jetzt so so das, was ich von damals kenne, einfach so die Nudeln aus der Packung und die Tomatensoße auch aus der Packung. So, ähm, ja.
Mhm. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Was ich immer was ich immer noch richtig cool gefunden habe, was mir auch immer so erzählt worden ist, ist wenn man da so Schmand reinmacht. Kennst du das auch?
Ja, ja, ja, ja. Saure Sahne, Schmand, ähm, noch so 'n bisschen so 'ne so 'n 'n Fettfaktor, ne? Das macht es einfach noch mal cremiger und auch ja, Fett bindet ja, glaube ich, auch irgendwie die Geschmäcker, sagt man. Ich bin mir gar nicht sicher, aber das macht es noch mal noch mal extra lecker. Ja, absolut. Soll ich dir noch soll ich dir noch ein 3. Lieblingsgericht nennen?
Mhm. Ja, ja, klar, ist ist Geschmackstreiber. Ja. Ja, ja, aber ich wollte gerade fragen, was was würde dir denn für 'n Ges Gericht in den Sinn kommen, wenn du an zu Hause denkst? Also, nicht nur, welche Gerichte dich an zu Hause erinnern, sondern wenn du an zu Hause denkst, welches Gericht ist also direkt vor Augen?
Ja. Apfelkuchen.